Oye, me gustaría que me platicaras acerca de alguna canción o incluso varias canciones sí tienes que te conecten con tu cultura, que me platiques un poquito acerca de estas canciones, cuáles son, quiénes las cantaban, eh, dónde las escuchaste, por qué son tan importantes para ti, platícame.
Uy, pues la verdad es que sí es tal cual lo mencionas. Eh, hay demasiadas canciones creo que pues, s soy afortunado en en tener la la cultura mexicana, ¿no? a a a mi favor, porque la verdad es que es un país plagado de talento, pero si menciono canciones específicas, yo creo que la primera que me viene a la mente definitivamente es El Rey, se llama así la canción, pero la interpretación de Vicente Fernández. Esa canción.
Ajá. El rey, ajá. Ah, okey, okey. Cuéntame de esta canción, ¿dónde la escuchaste? ¿Quién te la enseñó? ¿Por qué es tan tan significativa para ti?
Sí es muy. Pues me creerás que no recuerdo dónde la escuché. La verdad es que yo creo que, eh, debió s debió haber sido en alguna película porque como que o sea, el recuerdo claro no lo tengo, yo solo me acuerdo que siempre cantaba Llorar y llorar, es que la canción es muy pegajosa, eh, entonces siempre estaba como llorar y llorar, pero nada más me sabía esa parte, o sea, no no no sabía qué más decía la canción. Entonces, eh, en algún punto en la secundaria me acuerdo cuando ya tuve acceso a internet pude pude buscar la la canción completa, la escuché y fue como, ¡guau! ¿no? O sea, es es como como decirlo es como una tragicomedia porque pasa de del llorar y llorar a decir y soy el rey ¿no? O sea, exactamente, entonces, eh, me llamó mucho la atención y creo que pues tal cual representa muy muy bien a la a la cultura mexicana porque yo considero que Vicente Fernández es como que uno de los íconos de de México en cuanto a la a la música ¿no?
<laughs> Ajá. Sí. Ah, okey. Sí. <laughs> Pero sigo siendo el rey. <chuckles> Ajá.
Pensar en México es enseguida remontarse a a Vicente Fernández, a a a José José, por ejemplo, que también es otro ícono que que yo creo que de José José.
Claro, ya habiendo más atrás un poquito Pedro Infante.
Claro, Pedro Infante, Juan Gabriel. Bueno, es que hay muchísimos artistas, eh, por ejemplo Pedro Infante con, mm, <clears throat> no recuerdo cómo se llamaba la canción, eh, estoy casi seguro de que sí se llamaba Amorcito Corazón, pero tenía como que ese silbidito de como haciéndole como pájaro, no, es que no me sale, sino lo haría, pero pero son muchas canciones, la verdad.
Juan Gabriel, ajá. Ajá, ajá. Sí. <chuckles> Oye y ¿por qué te gusta esa interpretación?, volviendo a El Rey, eh, la de Vicente Fernández, porque también hay una versión buenísima de Luis Miguel que no tiene, a lo mejor, o sea, son estilos, yo sé, completamente diferentes, pero también su interpretación, es maravillosa esa canción, ¿no?, ¿tú qué opinas?
Sí, bueno Luis Miguel también es otro gran artista pero es que la la voz de de Vicente Fernández era muy particular el la la la potencia que tenía, ¿no?, yo recuerdo, em, ver videos de él donde tenía el micrófono, pues, prácticamente en la cintura y aun así su voz sonaba increíblemente fuerte y hasta hasta sonaba más que el mariachi propio, ¿no?, entonces, ¡Uy!, me es difícil encontrar una voz así, este, pues en en generaciones, mm, distintas a la de a la de Vicente Fernández porque, pues igual, eh, Pedro Infante también tenía lo suyo, ¿no?, eh, José Alfredo Jiménez, pero pero sí, como Vicente Fernández creo que ese toque que le da con su voz es el que hace que, ¡Uy!, esa sea mi mi versión favorita.
Ajá. A la de Vicente. Ah, no, pues está muy bien, y bueno, la verdad es que también su hijo lo hace muy bien, ¿no?, eh eh, Alejandro Fernández creo que también es muy talentoso, pero sin duda coincido contigo, eh, como Vicente Fernández pues no hay 2, ¿no?, entonces, eh, platícame, ya que descubriste que tuviste este acceso a Internet en la secundaria y que pudiste conocer digamos que, eh, la, eh, la canción completa de El Rey y y verla y escucharla, ¿después te llamó la atención como más canciones de Vicente Fernández, o sea seguiste explorando como por ahí ese género o o no, no mucho?
Eso. Sí sí, la verdad es que, mm, a partir de de ese momento, y bueno, es que también de niño veía, eh, películas, ¿no?, que pasaban de de Vicente Fernández, entonces, en muchas interpretaba sus canciones y pues también de ahí fui fui conociendo varias canciones de de Vicente Fernández pero sí, eh, después de la de El Rey me puse a buscar muchísimo de de Vicente Fernández, porque tampoco me gustaba, de niño no era tan fan, este, a lo mejor escuchaba Volver, Volver, pero era como, e es que empieza como, yo le decía que empezaba como canción de viejito, ¿no?, porque empezaba como de <humming> ¿no?, era una cosa, este, medio rara, pero, eh, no, ya cuando escucho el coro de de Volver, Volver con con esa voz, fue como: "¡Uy!", y Acá Entre Nos también, me acuerdo también de, ay, ¿cómo se llamaba esta canción?, no recuerdo cómo se llamaba, si era Para Siempre o no no no recuerdo cómo se llamaba, pero, eh, fue el intro de una telenovela que se llamaba Fuego En La Sangre, y era una canción que decía: "Vale más un buen amor que mil costales de oro", entonces esa canción también.
Ajá. Ah, okey. Sí. Acá Entre Nos. Ajá. Oh wao, sí, es que aparte, este, las letras súper profundas, ¿no?, eh yo no no sé tú qué opines, me gustaría, eh, conocer qué qué piensas acerca de esta diferencia justa en las letras, ¿no?, eh, entre las generaciones de antes, como bien dices, eh, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Vicente Fernández, y ahora, pues los nuevos artistas, no sé, eh, que lo lo que escuchan los jóvenes, ¿no?, este, que si Bad Bunny, que si Peso Pluma, hi híjole, ¿cómo no te hace como ahí un poquito de conflicto <chuckles> este este esta diferencia en las composiciones y en pues en las letras?
<chuckles> Sí, mucho, muchísimo, demasiado diría yo, es que mm pues es es es, ¿cómo decirlo? Es un cambio tan radical que que no parece que que fuese, em, pues, el mismo país, ¿no? Incluso porque, pues, a ver, Bad Bunny no e no es de México, pero, eh, pues, su música se reproduce muchísimo. Entonces, definitivamente hay hay una diferencia, pues yo diría que en todo, ¿no? No solo en la letra, hay diferencia, eh, principalmente en el talento, ya desde ahí, ¿no? Después en la música, porque, pues, no es lo mismo escuchar a un a un mariachi o que se haga la interpretación, eh, en vivo, que se graben los los instrumentos en estudio, a que sea más ya algo, eh, pues, más creado por computadora, ¿no? sonidos un poquito más más genéricos que hasta parece que suenan igual. Em, en este sentido también cambia, por supuesto, la letra. Eh, ay, no, es que, bueno, no soy tan fan, la verdad, de de Bad Bunny ni de Peso Pluma. No me gustan sus canciones, no me gusta su letra, eh, no me gusta que hay
<laughs> Ajá. Y, ya desde ahí. Exacto. Ni los mensajes, ¿no? Yo no sé qué opines tú pero a mí me parece que los mensajes que transmiten, híjole, pues no no tienen como como no son ni románticos, ni auténticos, ni profundos, ¿no?, como que no no no le entiendo, no no entiendo cuál es el sentido.
Exacto. <laughs> Exactamente, digo, a a lo mejor el el ritmo se se presta un poquito para bailar, pero pues hay otras canciones que que tienen todo lo bueno y se prestan también <chuckles> para bailar. Entonces, eh, pues tal cual lo dices ¿no? El mensaje es otra cosa. Eh, yo <chuckles> me acuerdo que platicaba con con amigas y les decía, pues es que antes, eh sí sí a lo mejor se se insinuaba ¿no?, eh, un poquito la parte de de la intimidad entre las personas, pero no se hacía de la forma tan explícita que se hacen con con estas nuevas canciones, ¿no? Este, yo me acuerdo de una canción que se llamaba Olor a Hierba
Ajá. Tan directa. Sí. Ajá.
y y esa canción pues hablaba de de un encuentro precisamente entre 2 personas pero como que describía la situación así como, ¿cómo decirlo? con metáforas, con analogías. O sea, ahí se veía el recurso creativo que se le se le ponía empeño para no decir tal cual: "Ah pues este pasó esto y esto ¿no?". Y acá no, acá es literalmente quiero hacer esto y esto y de esta forma y es como, ¡ay! Este, pues, no, no me cuadra. No me gusta.
Ajá. Sí, no, coincido totalmente contigo. Oye y hablando justamente mencionabas eh de la música para bailar ¿no?, que hay alguna pues también muy clásica que son es muy buena ¿no?, y que te invita a bailar cuando la escuchas. ¿Qué, eh, qué artistas o qué canciones justamente te provocan esto de de bailar, de ponerlos en las fiestas? Que cuando las escuchas inmediatamente, eh piensas pues en bailar, en mover el cuerpo.
Uy, bueno, la verdad es que bailando soy muy malo, <chuckles> no se me da, pero este si tuviera que poner canciones para bailar, la primera referencia yo creo que serían Los Ángeles Azules, Los Ángeles Azules definitivamente, em, pondría tal vez también a Los Ángeles Negros, pondría, em, Aarón y su grupo Ilusión me gusta muchísimo en esa parte de de la cumbia, este también quizá, eh, Yaguarú, hay un grupo que se llama Yaguarú, también me me gusta bastante. Em, a lo mejor ya para para otros géneros quizá en salsa, Maelo Ruiz, a pesar de que no es mexicano, pero Maelo Ruiz es, ay es que tiene hace una salsa muy, muy buena, no sé, este, el ritmo, todo, pero sí. Mexicano los los primeros que que mencioné y tal vez tal vez agregaría un poquito el duranguense, por ejemplo, que que también se puede bailar, eh, con con Los Horóscopos de Durango, con AK-7, con K-Paz de la Sierra, ¿no?, también Valentín Elizalde, ¿no?, incluido también.
<laughs> Ajá. Ah, claro. Ajá. Okey. Ajá. Ajá. Claro. Oye, pues sí tienes un un gran repertorio, ¿eh?, se nota que la música es lo tuyo. Y hablando justamente de que, pues, la música es lo tuyo, me gustaría conocer tu opinión acerca de hoy cómo se, em, pues, se almacena la música, se puede acceder a ella, ¿no?, a través de Spotify, de YouTube, de, eh, pues, no sé, de las redes sociales, eh, ¿tú crees que esto es mejor como usuario, en el sentido de que te permite a lo mejor descubrir más artistas del mismo género, eh, o que tienes más acceso a a más música que a la que antes se tenía, o prefieres o eres así como más clásico de del cassette, los CD, los discos de vinil, eh, cuéntame un poquito acerca de eso?
Uy, pues, la verdad es que es un tema bastante interesante. Yo diría que, a ver, los cassette a mí me encantaban. Nunca <giggles> pude escuchar uno, pero recuerdo que mis papás tenían muchísimos cassette en su cajita y todo, y yo decía: "¡Guau!, ¿no?, aquí hay música", pero, nunca pude reproducir uno. Entonces, eh, pues, me me queda esa espinita de de no haber escuchado un cassette, pero, pues, siento que las nuevas formas, tal cual lo dices, de de almacenamiento de música, de del acceder a a tanto contenido de una forma tan sencilla con con estas nuevas plataformas de de música en streaming, em, pues, creo que que ha sido un gran avance, creo que facilita mucho e el acceso, creo que, es en pro, es en pro de de la música, o al menos de del acceso a la música, porque han habido por ahí algunas quejas de de artistas que dicen que no ganan lo suficiente con con estas plataformas. Ahí la <giggles> verdad sí sería un tema que que desconocería. Pero, para el público creo que sí ha ha beneficiado el tener esa facilidad para acceder a distintos géneros, a distintas canciones, y pues, ir encontrando más y más música. Entonces, yo diría que estas nuevas formas definitivamente, pues, han beneficiado al consumidor.
Ajá. Sí. Sí, totalmente, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me impresiona es esta parte de los algoritmos, ¿no? Que, eh por ejemplo, en tu caso, si a lo mejor siempre estás escuchando a Vicente Fernández, a Pedro Infante, ¿no?, eh de pronto, pues cuando el eh, la plataforma te sugiere música nueva, pues, te va a sugerer música acorde a ¿no? Por ejemplo, en tu caso y retomando lo que decíamos, nunca te van a salir canciones, o recomendaciones de Bad Bunny, o de Peso Pluma, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que a mí no me deja de impresionar esa parte, ¿no? Y se me hace, eh, pues, un recurso que que hay que aprovechar al máximo, como dices, para seguir conociendo más artistas, más canciones, seguir explorando, y pues, es un recurso infinito.
Exactamente. Sí, definitivamente tal cual lo mencionas, que digo a veces a al algoritmo le puede fallar un poquito ¿no? Y y de repente sí me me ha recomendado una que otra canción que digo, "¡Oy!, este, ¿por?", ¿no? Pero eh pero en general sí sí me recomienda lo que lo que a mí me gusta y, pues, sí, sí, definitivamente eh, es grato. Yo creo que es grato el el ir conociendo también distintos géneros de música, el el ir explorando los nuevos lanzamientos, porque al final, pues, ese ese es el punto, ¿no? El dar la oportunidad también a a nuevos artistas, porque en algún momento, pues, Vicente Fernández fue nuevo, ¿no? En algún momento Alejandro Fernández también fue un artista nuevo, y se les dio la la oportunidad de ser escuchados y, pues, ellos con su talento demostraron que que lo merecían. Entonces, pues sí, en ese sentido el el seguir escuchando, y el seguir a apoyando a nuevos artistas que sí tengan el talento y las ganas, pues, definitivamente va a hacer que que la música vuelva a ser lo que era antes, o que al menos se intente, ¿no?
<laughs> Ajá. Definitivamente. Oye, pues, muchísimas gracias por compartirme un poquito acerca de toda tu sabiduría en en la música, la verdad me impresionó que conocieras estos artistas tan maravillosos y me encantó platicar contigo, así que hasta la próxima.
Muchas gracias por el espacio. Que estés bien. Hasta